E você já deixou de dar, assim, um feedback ou fazer alguma crítica para não pesar o clima ou para apaziguar as coisas? Ou você decide realmente dar?
Já, já. Não, já sim, porque à às vezes, também o próprio feedback, eh, ele nem é tão necessário. Porque eu imagino assim, né, eh, como como quando você erra alguma coisa, você já sabe que errou, né. Ah quando está claro ali, né, o chefe, já mencionou que causou um erro e tudo mais, você já sabe que errou, né. E, geralmente, a pessoa já sabe, como que acon seria para não errar, né. Então às vezes, dependendo
Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Já tem ali o caminho, né. E, enfim. Uhum.
É. Às vezes, dependendo do momento, nem o feedback é preciso, sabe. Então, tem gente que gosta de dar, mesmo assim, um feedback, meio que para aparecer, para dizer que é o chefe e e está brigando. É exatamente.
Uhum. Uhum. Cumpriu o papel, né. Tem pessoas que, deci t têm até, na verdade, gosto, né, em fazer isso porque se sentem superiores à outra pessoa, e não que é diferente do que você relatou.
Exato, exato. Exato, exato. Mas e é, eu eu não gosto tanto. Eu gosto de perceber se é necessário dar o feedback, né, e aí, se for necessário, beleza, eu dou, senão já várias vezes, eh, deixei de dar um feedback por entender que não era necessário ali, né. Então eu gosto disso porque a gente sempre precisa dessa pessoa depois, né.
Uhum. Uhum. Uhum. E Sim. E uma coisa, quando você deixou de dar esse feedback para determinada pessoa, determinadas situações, né, eh, você não deu o feedback e você percebeu que a pessoa mudou, ou ela continuou co eh, fazendo, assim, os mesmos erros? O que que você sentiu?